Chính xác luôn á và họ, kiểu, giống như, họ nói là người Việt Nam rất là là, kiểu văn minh, đúng hông? Và và, kiểu, giống như, lịch sự, đúng hông? Ừm, cũng đúng. Ừm. Cũng giống như để h ờ. Ừm.
Ừm, đó. Ừm, ừm. Đúng, đúng, chính xác luôn, mình đồng ý với ý kiến của bạn đó. Kiểu giống như để nó làm cho <tsk> nó làm nó mang đến một cái hình ảnh của Việt Nam, kiểu, giống như là, hông hông có rác vậy đó, ừm, đúng rồi, đúng rồi chứng Đúng, chính xác. Ừm, ý của mình thì cũng như vậy đó. Ừm. Đó.
À, một cái ấn tượng rất là tốt, đúng hông bạn? Ừ, đúng rồi, một cái ấn tượng tốt, đúng hông? Wow. Ừm, ừm. Mình hy vọng là nên chi là à, đúng rồi ha, mình hy vọng là mấy cái bãi biển mà, kiểu giống như, mấy bãi biển mới bây giờ, ví dụ như Cát Bà nè, rồi Phú Quốc, rồi Nha Trang nè là hy vọng là nó không còn bị không có bị nữa. Ừ. Nó không có bị ảnh hưởng. Ừ, đúng rồi ha. Ừm, ừm. Chứ hông thôi là À há.
Ừm, ừm, sao bạn? Ờ, ờ, ờ, đúng rồi. Cái đó cái đó mình cũng hy vọng là hy vọng là có nhiều thùng rác đặng, kiểu, bỏ gác vô thùng, chứ mà đúng rồi, phải phải, kiểu, giống như là, phải từ từ, chứ hông thôi là nó lại, kiểu, dơ, rồi một đống rác tràn lan trên bãi biển nữa. Ừm.
Đúng rồi đó, chứ chứ ơ, và hy vọng là cái nước biển Vũng Tàu là nó nó sẽ, kiểu, giống như, ngày càng tốt hơn ha. Mình nghĩ là nên có một cái chính chính sách mãnh liệt là nên cắm là đi đến Vũng Tàu khoảng một thời gian đi chẳng hạn để để cho cái biển nó trong sạch hơn để nó lọc cái không khí đi đúng hông? Ừ.
Ừm, sạch. Ờ, đúng rồi. Với lại với lại, kiểu, ưm đúng. Chuẩn luôn. Ừm, ừm, đó. Để hạn chế rác thải thôi, tại vì mình nghĩ á là cái cái lượng gác mà nó bớt á là cái nước nó sẽ tự động xanh lại à, kiểu, giống như là, tại tại vì rác thì thường thường nó hay có <tsk> phẩm màu trong đó đó bạn, giống như cái gì nó cũng có phẩm mào hết á. Ừ. ừ.
À, đúng. Mình đồng ý với bạn luôn á. Ừm. Đúng, đúng á. À, đúng rồi đó. Rõ ràng là cái thời Covid á đâu có ai đi ra biển đâu, biển nó đẹp hơn rõ ràng rất nhiều luôn, đúng hông? Ờ. Chính xác luôn á. Ừm.
Đó, ờ, đó, là bạn thấy cái biển nó, kiểu, giống như, nó sạch hơn luôn á, c mà đi ra cái không kh cái không khí nó cũng sạch hơn nữa, mình hông biết tại sao luôn á. Ờ. Ừm, đó, nên mình nghĩ là, ừm, phải dành phải phải có ý thức cao rồi cộng thêm phải m mua thêm thùng rác để xung quanh đó, như như bạn nói vậy đó. Ừm, đó. Với lại á là, kiểu, ưm, ừm, bị phạt á, cái vụ mà phạt á cũng có lý nữa đó. Ừm.
Đung. Đúng á luôn á. Ừm. Công nhận á. Wow. Mà đi ừm hứm. <sniffs> Yeah. Đúng á, đúng á. Ừm, đúng rồi. Wow. Ừm. À, đúng ha. Wow, phải phải có nhiều cái cái, ơ, cái biện pháp thực hiện cùng một lúc á thì nó mới hiệu quả, đúng hông? Wow, ừm.
Ừm, biện pháp, đúng hông? Ừm, đó. Mà mình thấy cái việc mà ăn uống ở ngoài đó thì nó vui thiệt, nhưng mà cũng nên tiết chế chút xíu, ăn xong thì dọn thì nó sẽ đỡ hơn, đúng hông? Ừm, yeah. Đúng, chuẩn, chuẩn, chuẩn. Ừm. Yeah, yeah, yeah. Coi ừm, mình cũng cám ơn bạn nha, rồi, mình cũng cám ơn bạn nha, tạm biệt bạn nha, rồi.
Ừm. Hạn chế, đúng hông? Ăn sạch sạch, đúng ăn cho dễ bỏ, đúng không? Wow. Cảm ơn bạn hôm nay đã đã chia sẻ về những cái, ơ, hoạt động để có thể ngăn chặn rác thải nha. Ừm, ừm. Ờ, ô kê bạn. Cảm ơn.